อืม จริง ๆ ก็อยากลองวิ่งให้มันเป็นแบบ ให้มันเป็นงานอดิเรกไปเลยอะค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันเนี้ย เวลาที่เราทำงานน่ะ เราก็ไม่ค่อยได้ขยับตัวเนาะ ก็เลยอยากลองหากิจกรรม ทำหลังจากเลิกงานน่ะค่ะ แล้วก็คิดว่าแบบอยากที่จะลองวิ่งดู เพราะว่าเห็นเพื่อน ๆ เขาออกไปวิ่งแล้วเขาก็ดูแบบสดชื่น เขาก็รู้สึกว่า เขาได้ลดน้ำหนักด้วยนะคะ พอวิ่งไปสักพักหนึ่งอะ เราก็รู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าเราสามารถวิ่งได้อะ เราก็อยากจะวิ่งให้เป็นกิจวัตรประจำวันน่ะค่ะ แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องสุขภาพ อาจจะช่วยเรื่องการนอนหลับ แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะ อันนี้ก็คือที่ตั้งใจไว้อะค่ะ
อืม เข้าใจแล้วค่ะ เอ่อ อีกสักนิดหนึ่งนะคะ อยากจะทราบเลยค่ะว่า ตอนเนี้ยที่เราคิดว่าเราอยากจะลองวิ่งเนี่ยค่ะ จะเป็นของ ลักษณะของการวิ่งสวนหรือว่าจะเป็นในกลับไปวิ่งลู่เหมือนเดิมที่ยิม อะไรอย่างเงี้ยอะคะ